Hmm, tapi menurut kamu, teknologi itu, bisa membuat dekat dengan orang lain, dalam kehidupan sehari-hari? Karena, sebenarnya kalau saya lihat, karena semuanya sekarang udah pakai teknologi. Pake HP, pake, eee, apa, nonton televisi sendiri, eee, kan, malah jadi s kayaknya hubungan kita malah, eee, jadi berkurang ya, dengan orang lain. Menurut kamu gimana?
Iya. Iya. Betul banget. Memang kalau dari memang kalo dari, sisi sosial agak agak banyak dampak negatifnya, ya. Tapi, menurutku teknologi komunikasi juga, eee, salah satu jembatan nih, yang bisa bikin kita, tetap deket sama orang lain. Misalnya, lewat aplikasi chatting atau video call gitu. Karena kan, kita bisa ngobrol sama temen atau keluarga meskipun jaraknya jauh gitu. Kayak, biasanya itu kalau misal dihubungkan mungkin long disten lon long distance relationship gitu atau LDR, atau punya temen di luar kota kan pasti ribet banget. Tapi, dengan adanya teknologi yang sekarang ini kita bisa jadi lebih deket sama mereka. Tapi kadang juga dari sisi negatifnya ya hubungan sosial kita sama orang-orang terdekat itu juga, eee, bisa renggang gitu. Betul ibaratnya kayak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, gitu.
Mhm. Mhm. Contohnya? Oh iya, betul. Iya, setuju. Mhm, mmm mhm. Iya, betul. Iya. Malah jauh, heeh. Iya, setuju sekali, bagus banget nih, ininya frasanya yang dikasih sama Kakaknya. Eee, aku, soalnya juga pernah ngeliat ya, kayak pengalaman, gitu. Kita makan satu keluarga, di satu meja, semuanya pegang HP, semuanya sibuk dengan masing-masing. Mungkin chatting, WhatsApp, atau nonton film sendiri-sendiri. Jadi nggak ada, justru malah nggak ada pembicaraan satu sama yang lainnya gitu. Kan, kayaknya jadi <chuckles> gimana gitu ya.
Iya. Iya. Iya, apa itu? Ya. Oalah, iya iya. Betul. Iya, ya. Betul, dan juga iya, dan ini juga, itu lebih, eee, bahaya lagi, kan. Jadi teknologi itu bisa bikin ketergantungan seseorang. Dan, menurutku yang paling bikin ketergantungan itu, jelas sih, sosial media, karena kan, hampir setiap orang, pasti punya akun di t platform besar, kayak misal Instagram, TikTok atau Twitter gitu. Kadang, tanpa sadar itu, kita bisa scroll berjam-jam, cuma buat lihat postingan orang lain. Tapi di sisi lain, eee, media sosial juga pastinya punya manfaat ya, kayak misal buat hiburan, terus cari informasi, sama, eee, buat tambah relasi, mungkin. Jadi, mu mungkin, ya
Ah. Oh, iya. Mhm. Iya, pasti. Mhm. Betul. Iya, betul. Mhm, menurut kamu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak manfaat yang menguntungkan atau merugikan?
kalau itu, kembali, eee, kepada individu masing-masing ya, tapi kalau menurutku, mungkin lebih banyak manfaatnya, sih.
Oke. Iya, ya ya, iya sih memang sih maksudnya mmm.
Iya, jadi jadi ketergantungan itu mungkin, e sebenarnya tergantung cara kita pakainya kalau bisa ngatur waktu. Ya, media sosial bisa jadi alat yang bermanfaat bukan sekedar buang waktu gitu.
Mmm. Iya sih, dengan media juga memang kita jadi bisa tahu berita-berita yang terkini, apa yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Eee, ya memang tergan seperti yang Kakak bilang juga memang tergantung dari orangnya juga ya, asalkan bisa, eee menjaga gitu, jangan sampai.
Betul. Iya iya. Betul. Iya, dan pastinya, kalau misal iya.

24 jam, terus sama teknologi, tapi melupakan sa orang la orang terdekat, gitu.
Betul. Betul. Dan juga pastinya, eee, tentang teknologi ini, khusus untuk anak-anak, pastinya punya peran penting ya bagi orang tua untuk, eee, anak-anaknya, karena kan anak-anak itu sekarang lebih seringnya itu main handphone ya, ketimbang main game sama temen gitu, atau game-game kayak jaman dulu lah, misal main kelereng atau main layangan, ya main keluar. Dan kalau misal sampai orang tua lupa nih untuk ingetin anaknya, itu kan bisa bahaya juga, apalagi anak-anak itu lebih mudah untuk terpapar dan mudah banget untuk, eee, ketergantungan gitu sama, HP. Ya kecanduan.
Mhm. Betul, iya. Heeh, maksud, eee, main keluar gitu ya. Mhm. Iya. Heeh. S kecanduan gitu ya, sama main, eee, dengan, apa, handphone atau, eee, iPad, tapi juga, eee, orang tuanya kan jadi kadang-kadang juga kurang memperhatikan apa aja konten-konten yang, mereka lihat gitu, di, eee, media sosial mereka.
Betul. Iya. Betul betul. Ya. Apalagi kalau sampai anaknya bikin, eee, hal-hal yang kurang nyaman ya, misal misal kayak cyberbullying atau bully secara online, itu kan bahaya juga.
Mmm. Oh ya, itu ya juga heeh, kurang ya, kurang ini. Tapi sih mudah-mudahan ya, eee, sebenernya teknologi itu memang penting sekali sih. Mmm, eee, di lain pihak menyatukan yang jauh, bukan aja dari, eee, satu sama yang lain, tapi juga antar negara gitu kan. Lebih mudah untuk, eee, komunikasi, eee, tanpa harus ini. Dan ya, cuman ya, di lain pihak sayangnya, justru dengan orang-orang terdekat itu yang kayaknya malah agak sedikit bikin jauh.
Iya. Iya iya. Betul betul. Betul betul. Ya. Dan mungkin kalau misal saya bisa simpulin ya dari, eee, obrolan kita tadi, jelas banget kalau misal teknologi ini pastinya punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kayak smartphone tadi jadi alat utama yang bisa ngumpulin banyak in fungsi dan informasi dalam 1, genggaman gitu dalam, tiap orang hampir punyalah, dan, kayak belanja online terus, eee, kita bisa pesen transportasi secara online juga dan lebih praktis.
Mhm. Mhm. Betul, betul. Iya. Heeh. Iya, pastilah kalau jaman ini. Mhm. Iya sih, memudahkan kok. Aku setuju sekali memudahkan. Juga untuk kalau misalnya kita jalan-jalan, itu memudahkan untuk, eee, kita bikin reservasi tiket dengan 1 ini aja. Kayaknya menarik banget deh <chuckles> ngomongin ini, tau-taunya nggak berasa, <chuckles> waktunya hampir berakhir, eee
Iya. Betul. Iya iya. Dan Betul betul. Menarik menarik. Iya. Kembali lagi teknologi bisa, eee, ada sisi poti positif dan negatif, tapi kembali lagi tergantung ke individunya masing-masing. Mungkin kita harus lebih bijak lagi menggunakan teknologi-teknologi yang ada, gitu.
Mhm. Betul. Terima kasih ya, Kak, ya, atas pencerahannya. Heeh. Heeh, selamat sore. Terima kasih.
Ya terima kasih nih juga nih, udah mau sharing-sharing Kak, selamat sore.